Na resolve ba yan, di ba, hindi?
Na-resolve na, na res na-resolve na ngayong 2025 lang, um
Ah. Kwento mo nga.
Nakalimutan ko ko yung yung exact na pangalan ng hindi ko pa siya ano, eh, hindi ko pa siya nababasa yung mismong article niya, pero ano sila, ah oo na kumpirma na, isa nga dun si Jose Rizal pa, eh, 'di ba, kasi si Jack the Rippel si Jack the Ripper daw merong kaalaman sa medisina, so, 'yun.
Mm, daming theory niyan, eh. Mm. Oo, si Rizal. Oo, tas yung acronym yung ano, initials JNR. <laughs>
Oo. <laughs> Tapos yun parang, ah, naisip, parang nakita na na huli na nila tapos sinearch ko siyempre kung kumpirmado ba hindi siyempre hindi ako kaagad naniwala ang tagal na nun, eh. Tapos yun ang daming article Oh, ah, hindi patay na siyempre parang ano, kumbaga, um, actually meron ng unang-una meron ng hinala sa kanya ginawan siya ng libro, so, ba marami nang parang nung nakita na maraming nagpatunay sa isang DNA test pa para sa isang tela ng isang babae sa mga nabiktima niya.
Oo. Mm, buhay pa ba? Oo. Mm. Mm, galing, ah.
So, yun, ah, nakumpirma na ngayong 2025 ano na, mystery closed or mystery resolved na yung kaso ni Jack Ripper.
Talaga pwede pa pala yun na na DNA test pa yun, ang tagal na nun?
Oo, iba na ang teknolohiya ngayon talaga, eh, alam mo el eto bang al el speaking of teknolohiya, may alam mo yung direwolf na nag na-extinct na?
Oo 'no.